Claro que tem. O Ecoli o Ecoli é um é um e salmonela
Comida mal condic acondicionada. Bactérias, né, que vem
são bactérias de comida, de lugares que lidam com comida.
de comida.
Não, não é fácil não. E olha, e lidar com o restaurante também não não deve ser fácil.
Não, não deve lidar com comida não é fácil
Manter aquilo na linha. É. Então, o seu produto
tem realmente
o seu produto não é reutilizável, sabe?
sabe. Aham.
Não é igual roupa, a pessoa experimenta, gostou? Não, então devolve.
Exatamente.
Não, a comida, gostou? Não, tem que jogar fora.
Não e assim, o cuidado com o alimento, com a higiene, né, com limpar, isso tudo Né? Como eu te falei, veio uma pandemia aí que e nem cuidaram direito, né?
Uhum.
Tinha que ter realmente uma vigilância sanitária que fosse mais exigente.
Tinha que colocar você na vigilância sanitária, como pref
Ah na não, eu ia ter um infarto, eu acho que não. Não, não dá certo não. Claro que não.
prefeita, como diretora, presidenta, primeira-ministra.
Claro que não Iam me banir do meu cargo sabe? Falar: "Não já vem aquela senhora chata, não, tira essa mulher daqui".
Sim, sim, sim, sim. Tem que ser alguém que entenda. Você vai ver lá <chuckles> Mas, então, mas não seria bom?
As pessoas não estao preocupadas com isso.